Oui, tout à fait. Est-ce que, heu, heu, j'ai pas eu un problème juste avant, tu vois? Heu, donc du coup, j'ai du mal à me concentrer, hem, bon voilà. Donc pour moi, vraiment, u une, heu, 1 minute, ça ça me va. Pour moi, c'est mon temps. Ensuite, bah, je passe, heu, à, mmh, <tsk> au à l'odorat. Alors là, c'est c'est sympa parce que je <inhales> je sens mes narines qui s'ouvrent, tu sais je tu sais un petit peu comme la truffe des chiens. <laughs> Quand ça bouge, tu sais.
Mmh mh. D'accord. D'accord. Oui je je vois, ouais, ouais, ouais. Et tu sens l'air qui circule, qui passe dans les conduits et qui finit dans tes poumons et cetera, c'est c'est quelque chose sur quoi tu te concentres aussi ouais.
Ouais. Exactement.